À, lúc đó là mình không có không không không có cầm điện thoại cảm ứng bạn ạ. Lúc đó là mình mình mang điện thoại điện thoại cục gạch nha, điện thoại cục gạch thì không không có thể mở mạng được, không có Google Maps ấy, cũng không có thể lúc đó mình cũng mới ra mà nên là mình cũng không có số điện thoại để mà gọi Grab hay là hay để mình có thể là hỏi các cái dịch vụ trực tuyến ấy.
À, à, à. À. <laughs> Ờ. <chuckles> À, thế có số của chú bạn? Bạn có số chú hông? Ừm, ừm.
Ừm, có.
<chuckles> Sao sao lúc đó bạn hông gọi cho chú?
Mình có nhưng mà, ờ, k kiểu như là, mình tự tin là mình có thể về được ấy. Mình tự tin là mình về được nên không gọi ấy bạn. <chuckles> Ừ.
À, à, à, <chuckles> à, thì chắc là chú cũng bận việc này kia, chứ mình cũng, không cần, đúng hông? Ờ. Ừm.
Ừ, đó. Cho đến khi mà mình gần về đến nơi rồi, à, gần gần mình biết là mình lạc rồi mà cũng đã muộn tối rồi thì mình sợ thì mình mới liên lạc. Đấy.
Ờ. À, thế là cuối cùng bạn vẫn là người liên lạc chủ động, thế chú mới ra <chuckles> chú mới biết là bạn đi lạc rồi. Ờ, nhưng mà trước khi ừm, trước khi bạn tìm được cái, ơ, bạn mà cùng học với mình á, xong mình hỏi đường á, thế sao bạn hông hỏi cái người dân xung quanh ha?
Ừm, ừm, câu thì đó, câu chuyện nó là như thế. Ừm, ừm. Thì, ờ, mình ấy lúc đó là mình mới ra và mình mình hỏi thì mình ngại, mình bỡ ngỡ ấy. Thế là, ờ, với lại mình mình lại cũng, kiểu như là, mình cũng tự tin ở trong lòng là, à, hình như là cái đoạn này là đúng rồi này, tại vì là cách cũng xa xa ấy, cho nên là đi cũng lâu thì, ờ, mình cũng cứ tự tin là đi như thế, xong rồi đến lúc mà đi không được nữa thì mình mới bắt đầu hỏi đó.
À. <chuckles> Ừm. Ừm. <chuckles>